Rồi, mình hiểu rồi. Ờ, nghĩa là cái hai nỗi lo lớn nhất của bạn đó chính là nỗi no về visa, thì và cái nỗi lo là không biết là sau này bạn sang đấy thì cái cuộc sống của bạn như thế nào, nó có thuận lợi hay không? Và bạn, ờ, ờ, kiểu chân nước chân ráo sang một đất nước xa lạ, đúng không? Thế thì, ờ, ừ, về vấn đề, ờ không biết là về vấn đề tài chính là bạn có những cái nỗi lo gì lớn không? Hay là bạn, ờ, có đủ nguồn lực và tài chính cho 1, 2 năm bạn ở đó rồi?
Ừm. Đồng ý. Ừm, ừm, ừm. Ừm, thực ra ấy thì về tài chính là mình cũng có tìm hiểu sơ qua rồi, cái phần là chi phí đi đi, là tổng cả thể là cả thi IELTS rồi, xong đó là mình tự xin visa các thứ, rồi xong đó là đi qua bên đấy ấy, mới chỉ hết có 50.000.000 thôi, thì cái phần này mình lo được. Còn cái phần mà để sang đấy, ví dụ như là mình làm việc trong vòng là 1 năm đổ lại ấy, thì mình vẫn có thể là sống tốt. Thế nhưng mà nếu mà nó lâu hơn mà mình vẫn chưa được chuyển đổi visa ấy, là đến đoạn đấy là mình sẽ lo này, là mình sẽ bắt buộc là một là sẽ về nước, hai là lúc đấy là mình sẽ phải tính một cái đường khác nữa. Chứ nếu mà mình vẫn ở bên đấy mà mình vẫn phải là lo cho cái cuộc sống của mình ấy, thì mình cũng rất là lo về cái phần chi phí này nha. Nhưng mà hiện tại thì ít nhất là phần 1 năm đổ lại là mình cũng có thảm cảm thấy là, ừ, mình vẫn tạm lo được ấy, nên là mình cũng không quá lo về phần chi phí quá ấy, mình lo về 2 cái kia hơn.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Rồi, ờ, mình hiểu rồi. Thế thì, ờ, trong cái quá trình mà bạn làm hồ sơ, xong rồi tìm hiểu thì không biết là bạn có nói chuyện với gia đình hay là bạn bè của mình, và họ có những cái, kiểu như là, hỗ trợ gì cho cái, ơ, hành trình mà chuẩn bị visa, ừm, và chuẩn bị hồ sơ của bạn không?
Ừm, thực ra ấy, thì về phía gia đình mình thì mọi người cũng không có thích mình đi đi xa như thế lắm. Tại vì trước giờ là mình ở xung quanh nhà mình thì cũng chẳng có ai đi nước ngoài hết ấy, hoặc thì, gọi là, theo cái diện là xuất khẩu lao động ấy, một là đi rồi xong sang đấy làm việc, chứ còn cái diện của mình thì nó rất là mới luôn, chưa có ai xung quanh mình đi theo cái diện là "Working Holiday" như vậy, xong đó chuyển đổi visa cả ấy. Thế là mọi người cảm thấy rằng thì là nếu mà giả sử đi như thế, xong đó là ta người ta lừa mình thì sao, đúng không? Với cả mình sang bên đấy, rồi xong đó là mình mình phải đi làm, kiểu là, mình phải tự tìm việc các thứ luôn, nó cũng rất là khó ấy, nên là không ủng hộ mình lắm. Bạn bè mình thì thấy là cái cái này cũng là một trải nghiệm thì bạn bè mình cũng ủng hộ, bảo là nếu mà có gì khó khăn thì là bạn mè bè mình cũng sẽ giúp ấy. Thế nhưng mà tại vì cái phần là gia đình mình thì lại không có ủng hộ lắm nên là mình cũng lo chứ.
Ờ, vậy à? Ừm. Ừm. Ừm, rồi, mình hiểu rồi. Ừm, ờ, mình hiểu cảm giác của bạn rồi. Thực tế là kiểu những cái mục tiêu mà nó hơi mơ hồ, nó khiến cho bạn mơ hồ thì chắc chắn là nó sẽ không thể nào mà, ờ, khiến cho bố mẹ bạn yên tâm được về những cái hướng đi tương lai, thì ừm.
Ừm. Đúng rồi, kể cả mình cũng mơ hồ mà.
Ừm, đó, thì mình rất là hiểu cảm giác của bạn luôn. <chuckles> Đấy, thì, ừm, mình, ờ, mình hỏi muốn hỏi bạn một câu cuối cùng là bạn đã nghĩ đến cái việc mà trong 5 năm tới, trong 5 năm tới là bạn, à, sẽ hình dung ra được mình như thế nào trong 5 năm tới chưa?
Ừm, ừm, bạn cứ hỏi đi.